ใช่ มันเป็นฟรีด้วย บวกกับว่าเหมือนทุกคนก็ อืม ตอนนั้นอายุเพิ่งเข้างานได้ เขาแบบไม่ให้เด็กต่ำกว่า 16 หรือ 15 เนี่ยแหละเข้า คือเขาก็จะแบ่งว่า โอเค มี ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็ก อา เขาก็จะมี Wristband ให้ ก็เป็นเรื่องปกติ เรา เราก็เข้าไปเราก็ไม่ได้ทาน เราก็ไปดูเฉย ๆ
อืม แล้วตอนนั้นที่ไปก็คือ 15 ก็ ก็ไปเลยเหรอคะ?
อุ๊ย ไม่ ไม่ 15 มั้ง น่าจะสัก ม. 5 ม. 6 ได้แล้วครับ ไม่ ไม่ได้เด็กขนาดนั้น ใช่ น่าจะ ม. 6 นะ เพราะว่าจำได้ว่าตอน นั้นมันเป็นช่วงสอบ จะเป็นช่วงสอบแบบสอบเข้ามหาลัย แล้วเหมือนกับว่า เอ๊ย มัน มันมีคอนเสิร์ตพอดี เราก็เลยไปกัน เป็นคอนเสิร์ตแถว ๆ แบบเคานต์ดาวน์ โซน ๆ แบบคริสต์มาส อะไรประมาณเนี้ย
อ๋อ อือฮึ อา ค่ะ ไปกับใครจำได้ไหมคะ?
ใช่ ไปกับเพื่อนครับ ไปกับเพื่อนประมาณสัก 5-6 คนได้ตอนนั้นน่ะ
อือ แล้วไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ ว่ามีช่วงไหนที่มันทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยฝังใจอยู่ในคอนเสิร์ตเนี้ยค่ะ?
ใช่ อ้าว อ อันนี้แหละมันคือความฝังใจ มันเป็นคอนเสิร์ตแรกไงคุณ มันก็เลย ก็เลยจำได้ ใช่ อันนี้ยัง อันนี้ยัง อันนี้ยังครับ แล้วคอน เอาคอนเสิร์ตแรก เอ๊ย จริง ๆ คอน คอนเสิร์ตที่ 2 ก็ไม่มีอะไร คอนเสิร์ตที่ สองที่ผม อือฮึ
อ๋อ นึกว่ามีเหตุการณ์ อะไรอย่างงี้ไง อันนี้ยัง อันนี้ยัง อืม ไม่ เดี๋ยวก่อน ขอถามความประทับใจคอนเสิร์ตแรกก่อนสิคะเป็นยังไงบ้าง?